Allora, dunque per noi italiani il cibo è sempre comunque un modo sia per nutrirci che anche per condividere, ehm, dei momenti di gruppo, dei momenti sociali, ehm, quindi, ehm, <smacks lips> volevo chiederti, secondo te qual è il ruolo delle feste nel legame col cibo?
Guarda, hai detto bene la la cultura, la nostra cultura del cibo è qualcosa che è veramente importante, per per le nostre giornate, per il nostro vivere quotidiano, ma effettivamente le feste secondo me aiutano ancora di più a a tenere vive, ehm, le nostre tradizioni culinarie, perché, mhmm, soprattutto al giorno d'oggi, dove effettivamente possiamo avere accesso un po' a tutto in qualsiasi momento, io personalmente ricordo che i miei genitori, che sono un po' più anziani, mi dicono che, ehm, soprattutto mio padre, che viene da un ambiente più proprio agreste, più, ehm, di campagna, che la carne si mangiava col ragù soltanto la domenica, ed era una cosa esclusiva della domenica. E a oggi sappiamo bene che u un po' difficile mantenere quest'esclusività dei dei giorni. Si mangia un po' tutto co sempre anche per le vite lavorative di ognuno, spesso le persone non vivono più insieme, c'è chi vive da solo, magari in città. Ecco, secondo me in questo le feste aiutano un po' a mantenere viva almeno quella piccola parte di di ehm, come posso dirti, di scansione del tempo dai, legata al cibo, che oggi è diventato sempre
Sì. Mh-mh. Certo, certo. Sì. Mh. Sì. Certo. Sì, s Cer Sì, sì, s Mh. Sì.
così tanto appunto presente, così <smacks lips> possiamo mangiare tutto sempre, invece le feste continuano a man a mantenere per quella ricetta quell'esclusività che devi aspettare quel periodo, quella festa per poterla mangiare, ecco. Personalmente, ehm, noi qui, ehm, io vengo da Napoli e ad esempio la pastiera
Certo, certo. Sì, sì, sì, sì. Ed ese esempio c'è un esatto c'è un piatto tipico che si fa solo alle feste lì?
Certo, certo, assolutame ce ne sono tantissimi, mi mi viene per esempio in mente la pastiera, che è un dolce, ehm, tipico diciamo pasquale e, ehm, non è impensabile la la Pasqua senza senza la pastiera e rimane appunto così legata a quel periodo. Poi nella mia famiglia personalmente, ehm, ad esempio la pasta e piselli, che è una cosa molto tipica che che si fa, ehm, la facciamo esclusivamente con i piselli freschi di stagione, quindi soltanto praticamente poche settimane l'anno, e mi rendo conto che è una cosa
Sì. Sì. Sì, certo Okay. Casa? Ah qui te te la te la puoi godere solo solo quei giorni là, insomma.
Sì beh, potresti farla con i piselli congelati ma quando sei abituato a mangiarla soltanto in quel modo, veramente ti rendi conto che non è la stessa cosa. Ehm, in questo appunto, ehm, ad esempio a Natale anche, ehm, c'è la classica mangiata di del 24, ehm, la sera che è accompagnata da
Cert Eh sì, eh sì. Sì. fate fate il cenone no, fate, ehm
Certo, certo, facciamo il cenone che quasi in in genere da tradizione è di pesce, ehm, il 24 sera.
Ah okay, okay, okay quindi tutto a base di pesce. Fate cos fatte antipa antipasti, primo, secondo
Tutto a base di pesce, esatto. Sì, sì, ci sono, vabbè, noi in particolare probabilmente esageriamo un po' perché diamo antipasti, primi, secondi, la frittura è importantissima, frittura di baccalà perché non è una fine dell'anno se non si frigge il baccalà in pezzi. Ehm, <smacks lips> e insomma, mh mhmm, questo è è soltanto a Natale, però chiaramente lungo tutte le feste abbiamo questa ehm, questi cibi che che poi sono anche un po' legati ai profumi delle varie stagioni. Cioè, o se penso a tutti i dolci del Natale, uhm, almeno qui sono quasi sempre con un poco di cannella, un po' di chiodi di garofano, un po' di noce moscata, quelle spezie tipi esatto, esatto, quelle spezie poi tipiche del Natale; uhm, <smacks lips> è veramente una cosa una cosa che apprezzo apprezzo tanto che per fortuna, che abbiamo ancora non soltanto qui al sud ma in tutto in tutto il paese abbiamo tantissime cose tipiche legate spesso neanche a feste tanto famose, diciamo.
<chuckles> Ah, okay, okay. Okay. Certo. Sì, sì, sì. Ah certo, cer Molto aromatizzati, eh. Molto aromatiz Sì, sì, sì, sì, s Sì, sì, sì. Sì, poi diciamo ogni festa ha un po' il suo cavallo di battaglia no; cioè, uhm cioè, ehm, il Natale ha il cenone di pesce, ehm, la Pasqua hai detto che ha la pastiera. Ehm, tu, ha ehm, hai un piatto preferito, diciamo che è legato ad una ad una festa in particolare?
Certo, certo. Beh, è molto difficile scegliere ma, se devo proprio dirti che c'è quella cosa che, ehm, aspetto, diciamo, tutto l'anno, per quanto in realtà mi rendo conto che forse tra le varie cose che ho detto è forse la meno tradizionale, però ogni Natale, ehm, il giorno di Natale, non del 24 invece dove si fa un pranzo ovviamente, uhm, perché dopo il pasto in cui ti sei devastato mangiando all'infinito, il pasto successivo deve essere altrettanto, ehm, diciamo cospicuo perché se no non siamo contenti, quindi il il giorno dopo a pranzo mangiamo questo arrosto di maiale, questa grande arista cotta con le spezie, il rosmarino, nel forno, con questa crosticina attorno che poi viene affettata a fette sottili e tipo roast beef, poi servita con il suo brodo, forse non la fanno neanche tutti quanti qui a Natale ma è quella cosa che <smacks lips> che non so, non riesco a mhmm, a non aspettar.
Sì. Okay. Sì. Certo. <chuckles> Esatto, esatto, tsa Okay. Erto. Cer Okay. Cioè, diciamo quelle sì, t ti piace proprio quella crosticina lì, quel quel taglio sottile, ehm, quelle spezie lì.
Sì, sì, ma perché più che altro è quella cosa che sai, fai solo a Natale perché è veramente, veramente impegnativo doversi mettere a cucinare, un bel pez perché poi siamo in tanti, quindi non è che si fa il pezzettino piccolo di carne, quindi diventa una cosa effettivamente ver veramente impegnativa, quindi la si fa poche volte l'a
Certo. E sì, certo cer Ma tu dici che, ehm, queste queste usanze qui, questi piatti, ehm, le fanno un po' tutte le famiglie di Napoli, oppure la tua famiglia è molto, diciamo, tradizionalista e quindi ci tiene particolarmente a a a mangiare bene in questi in queste festività?
Beh sai il rischio che in un certo senso, <smacks lips> ehm, si possa tralasciare la bontà del cibo è un po' una cosa che non possiamo controllare, d'altronde se qualcuno ha meno interesse che che colpa ne può avere, non posso dirgli nulla; però sicuramente, ehm, io penso che in questo siamo fortunati in generale in tutta Italia, perché veramente ci si sposta di pochi chilometri e la cucina e le tradizioni cambiano a volte anche drasticamente, e quindi è un po' quello il bello. Uhm, io se vado a mangiare a Natale da un'altra famiglia, anche magari qui a Napoli, potrebbero avere un qualcosa di diverso; perché a volte
Un che Certo cert Oka Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Ah, ah okay, quindi ogni famiglia ha ha il suo ha ha il suo cavallo di battaglia, diciamo.
Eh beh sì, si facciar chiaramente delle ricette sono tradizionalim ma qualche piccola modifica ogni famiglia ogni famiglia la fa. Poi ci sono delle cose tipiche, ad esempio anche in paesi molto piccoli nelle vicinanze ehm, magari ad esempio ci sono paesi nelle vicinanze di Napoli, come ad esempio Bacoli, che è un'altra cittadina che si trova lungo il mare un po' più a sud, dove si mangia questa, ehm, pizza, che è una pizza ripiena in un certo senso, quindi non una pizza stesa classica, è una pizza ripiena, ehm, di piselli e di vari salumi e anche formaggi che, ad esempio, ehm, se si va nella Napoli più urbana non conoscono nemmeno, non hanno la minima idea di che cosa sia, e siamo parlando di luoghi che si trovano a veramente pochi chilometri di distanza. Ehm
Ah okay. Sì. Okay. Sì. Okay. Ah okay. Okay. Beh certo, certo. Quindi ogni ogni paesino diciamo, ha poi anche le sue i suoi piatti tipici e le sue, mhmm, cose cose tipiche insomma.
Assolutamente, anche s pu ci sono a volte anche dei cibi, ehm, legati magari, ecco, io in questo caso non ne conosco ma sono sicurissimo che ci saranno anche dei cibi legati a una particolare festa, magari neanche famosa come quelle di cui abbiamo parlato, che può essere diciamo famosa, il Natale, la Pasqua, le feste che festeggiamo un po' tutti ma sono sicuro che in qualche paesino isolato ci sarà qualche festa di un patrono locale in cui si mangia un qualcosa di tipico, di cui probabilmente solo quelle 1000 persone sono a conoscenza. È questa la bellezza secondo me della della n della nostra cultura culinaria, che è davvero
Sì. Okay. Certo. Eh sì. Sì, sì, sì, esa Sì, sì. Mhmm, tu pensi che questa cosa sia solo nostra italiana diciamo, quindi queste ehm, questa cultura del cibo che poi è sempre diverso, ehm, ovunque poi vai in Italia, oppure pensi che anche magari, ehm, a i nostri cugini all'estero per dire abbiano anche loro queste usanze qui, questa questo valore che noi noi attribuiamo alle cose che mangiamo?
Beh secondo me, mhmm, in un certo senso in questo nessuno è speciale, nel senso, ehm, anche sicuramente in Italia c'è una grande, grande, grande differenza tra luoghi e luoghi, proprio per per la nostra storia. Siamo un paese che in tutta la sua storia è è stato fatto di una mosaico di differenti popoli, stati e, ehm, città e che n spesso parlavano anche lingue diverse, infatti i i nostri dialetti sono di fatto lingue a sé stanti; e quindi è normale che ci siano tante differenze in questo caso, perché effettivamente siamo un posto fa composto di tantissime comunità, ma ciò non toglie che avviene un po' a tutti, ehm, effettivamente anche quando mi trovo a parlare con mio cugino, che che vive in Inghilterra, a anche ne nell'Inghilterra rurale soprattutto, tra villaggio e villaggio si scoprono nuovi formaggi, <smacks lips> nuove
Oka Cerz Sì, sì, sì Certo. Cert Sì. Ah, ah, ah, ah, okay. Okay. Quindi anche loro comunque a loro modo hanno le loro tradizioni, i loro piatti tipici
Certo, certo, assolutamente. Cambia anche lì da luogo a luogo. Poi, ehm, certo noi siamo un mosaico probabilmente molto più denso di mhmm, di di ingredienti. Anche i formaggi ad esempio sono un qualcosa di di incredibile nella penisola italiana, ce ne sono veramente di di di di infiniti.
Certo. Sì, sì, sì, sì. Sì. Ah-ah. E senti, c'è un un cibo diciamo, comunque un alimento, ehm, senza il quale non potresti fare a meno, soprattutto nelle feste?
Beh, t te devo dirti la verità, mhmm, proprio perché secondo me è collegato a più feste, ehm, ti dirò il, diciamo, panettone/colomba, che nonostante sia non sia tipico in realtà del del sud, però devo
Okay. Sì. Sì, però non è non è del sud Italia eh, è vero.
<smacks lips> Sì, però devo dirti che ultimamente sta diventando molto diffuso, par parecchie pasticcerie <clears throat> fanno panettoni artigianali veramente di di ottimo livello, e con il fatto che sostanzialmente sia la colomba che il panettone siano lo stesso dolce, io ti rispondo questo perché così posso averlo 2 volte l'anno, quindi è il più essenzia è il più essenziale: se tolgo uno e tolgo l'altro poi, mhmm, ehm, li levo a 2 feste e quindi non va be così posso. Sì, sì, sì, sì, perché sono la stessa cosa quindi ehm, però effettivamente dà tante soddisfazioni. Io poi mi cimento in cucina ogni tanto e quindi sono riuscito anche a farlo una volta il panettone, è stato complicatissimo, 3 giorni della mia vita, fatto in casa, l'ho tenuto appeso testa in giù per f non farlo a non farlo afflosciare ed e devo dire che è stata una grande una grande soddisfazione. <clears throat> Quello lì artigianale è un'altra è un'altra cosa, eh. Quello non posso mai dire no.
Ah okay. Okay. Sì. Ah okay, okay <chuckles> <chuckles> <chuckles> Diciamo che, ehm, ha hai usato il trucchetto, diciamo dai. Hai usato il trucche Ah, ah, ah, ah, okay. Ah, l'hai fatto in casa? L'hai fatto a casa? No! Eh ci credo, ci credo. Che tra l'altro il che tra l'altro il panettone, non so se lo sa probabilmente lo sai meglio di me, il panettone è un è una delle cose della panificazione più diffici più complessi e e e difficili da da fare. Per cui, eh
Assolutamente sì, è un impasto praticamente fatto soltanto di di grassi, è pieno di uova, di burro e quindi è difficile veramente tenerlo su in pu in più c'è il lievito di lievito naturale, il lievito madre che che ci devi stare appresso per qualche mese prima di poter fare la <smacks lips> l'effettivo panettone, oppure te lo fai prestare da un amico panettiere come ho fatto io che è stata è stata la cosa migliore. Diciamo che sì, ho fatto il panettone ma, ehm, me la sono cavata bene perché mi sono saltato la parte più più difficile di tutte, che è appunto il lievito naturale perché me lo so' fatto prestare; però
Sì, s eh s Sì, sì. Ah okay, okay. <chuckles> Eh certo, certo. Beh, però comunque già che hai usato il lievito madre è già nel senso, è è g è già bu è già ottimo diciamo no. <smacks lips> Hai avuto
Sì, sì, sì, sì assolutamente. Ma guarda io penso sia una delle cose che più mi mancherebbe se dovessi andare all'estero. Io poi ne parlo con i miei amici che sono già all'estero e me lo dicono che, ehm, si si popolano le pasticcerie di panettoni a Natale, ma non è la stessa cosa, e quindi m mi sono anticipato.
Sì. Sì, s sì, ehm, il cibo diciamo che la cucina italiana è così buona che è in tutto il mondo però, e ehm, comunque purtroppo molto spesso quando la provi all'estero rimani deluso perché non non riesci comunque a ehm, a pare a uhm, <smacks lips> a farla identica come la facciamo qua in Ita
Eh sì, certo, ma perché sai il la cucina italiana è talmente tanto legata ai prodotti del territorio che è veramente difficile poterla fare altrove. Io in questo penso che però siamo tutti quanti, ehm, simili. Io sono sicuro che anche una persona che, magari viene da non so, dal Libano, ehm, se provasse un ristorante libanese qui sicuramente non avrebbe gli stessi sapori che prova a casa, perché comunque questo vale un po' per tutte le culture. Però veramente soprattutto in questo forse ho usato un esempio sbagliato perché il Libano è molto simile a noi, perché è sempre mediterraneo quindi veramente gli ingredienti sono molto molti ingredienti sono in comune e sono simili ma è difficile ritrovarli altrove, soprattutto i pomodori, lo dicono un po' tutti i mediterranei: il pomodoro è difficile trovarlo altrove.
Sì, s Sì. Ah beh sicuramente, cer A ve s è vero. Certo, certo. Sì, sì, sì, poi, ehm, s lo trovi a un sapore diverso, insomma, uhm, purtroppo molto spesso rimani deluso, ecco.
Eh sì, quello buono, buono è difficile trovarlo.
Eh sì, sì, sì. Però è stato molto interessante parlare appunto, ehm, delle usanze e delle festività e di come poi sono per noi italiani sono, ehm, così importanti e sono sempre collegate, ehm, a a mangiare insieme e al buon cibo. Ehm, quindi ti ringrazio molto per aver condiviso anche le tue esperienze e
No, ma grazie a te per per avermi ascoltato, mi ha fatto veramente molto piacere avere questa conversazione, grazie mille.
Va bene, grazie a te e niente, ti auguro una buona giornata allora.
Alla prossima.
Ciao.